No, cioè guarda che sta succedendo, cioè <chuckles> accompagnare la e, ehm, ma ma dall'intona cambia tutto, ma ci sono un sacco di parole così. Cioè proprio brevi, e che <chuckles> anche con un solo dei suoni, che che possono avere un miliardo di significati. Quindi ti ti rendi co conto che tante volte, ehm, anche efficiente, no, oltre che particolare questo è efficiente, perché finché spieghi a uno tutta la storia, tutta la cosa, per o attirare l'attenzione, ehm, è passato magari già l'evento, no, se una cosa che <chuckles> di di attimi. Mentre o e se vuoi attirare una cosa veloce, di: "Oh-oh!" <chuckles> Ad esempio già
Certo son la l'intonazione è quello che poi ti ti fa capire. Mh-mh. <chuckles> Mh-mh. Certo. <chuckles> <chuckles> Sì, anche solo i versi, no, vogliono
E quello lo sa sa una cosa che sta succedendo, ehm, che può essere pericolosa, che può essere particolare, che può essere insomma quasi de attiri l'attenzione, no, con dei piccoli suoni, con dei piccoli sì.
Mh-mh. Anche anche solo i versi come dicevi tu, in base a come li li dici, in base all'intonazione vogliono cioè aprono dei delle degli scenari diversi tra loro, e la la cosa è incredibile veramente.
,sono dei versi. Sì. Sì, sì. Sì. Certo. Tutto cambia, no, la stessa cosa finché dici: "Oh, guarda che sta succedendo là, che quello sta" Cioè alla alla fine quello l'ha già fatta la cosa, è pure finita, e quello non ha visto niente, no. Quanto gli dici: "Oh!" eh, va magari lo gli dai pure un colpetto co col braccio, perché poi c'è da dire pure che, ehm, il dialetto va accompagnato anche dalla gestualità. Noi italiani siamo co conosciuti nel mondo per la gestualità.
<chuckles> Mh-mh. Beh, certo poi noi eh, noi in Italia siamo proprio f ferrati in questo, no? <chuckles>
Oh, in alcuni casi, non c'è neanche bisogno neanche più di fare i versi. Se tu usi i gesti, possiamo essere anche muti, cioè possiamo no no non utilizzare più le parole. In alcuni casi, ehm, tu puoi con fare proprio una vera e propria comunicazione, solo con lo sguardo, le mani, ehm, cioè si se c'è un mondo dietro. Cioè noi, accompagniamo ogni parola co con un gesto, quindi, ehm, stando anche zitti, solo con i gesti già, ehm, abbiamo capito tutto. E questo insomma la dice ben lunga, no. C'è chi, insomma, ha studiato anni e anni, per capire che ne so, ehm, <chuckles> codice morse, codici noi magari <chuckles> no, potremmo fare gli agenti segreti, capirci, i anche in situazioni, no, <chuckles> un po' particolari.
<chuckles> Mh-mh. Assolutament Assolutamente. <chuckles> <chuckles> Beh certo, ehm, diciamo secondo me la la questione, è proprio riconoscere il fatto che siamo di fronte a delle lingue vere e proprie, no, con una propria grammatica, una propria fonetica, e e se magari la radice comune è l'italiano, poi comunque prendono, tutti questi dialetti vari, prendono delle direzioni completamente diverse tra loro, e cambiano anche magari, mhmm, diciamo a distanza di 10 chilometri, no, da una città all'altra, cambia completamente il dialetto per esempio, no. Ehm, la cosa è se ci pensi, è è incredibile.
Certo.

Senti invece ci sono ci sono stati dei momenti in cui
Ehm.
te lo chiedo eh, magari non è mai successo, spero che non sia mai successo, in cui magari ti sei sentito in imbarazzo, ehm, ad usare il il tuo dialetto, comunque a fare sentire il tuo accento, oppure non hai mai avuto questo tipo di problemi?
Mh-mh. Mh-mh. No, no. No, no, no, no, mai, mai, mai, mai, assolutamente, anzi dove sono andato, dove siamo andati sin da ragazzo, per esempio, a diciott'anni sono andato a mhmm al nord prima, ehm, centro nord. Mh-mh. No, no. No, no no no mai, mai, mai, mai, assolutamente, anzi dove sono andato, dove siamo andati sin da ragazzo, per esempio, a diciott'anni sono andato a al nord prima, ehm, centro nord.
Mh-mh.
Ehm, poi, son stato all’estero dove siamo andati, andati. Hanno abbiamo suscitato curiosità sempre, ehm, alle nelle persone che ci circondavano. Tant’è vero che, alla fine, ci siamo ritrovati che persone anche straniere, che cercavano di parlare il nostro dialetto. Per per, come se voler far parte di un gruppo, di qualcosa, no, ehm, cercare quella quella, perché, tra ripeto, tra gli amici, tra di noi, parlare italiano non esisteva proprio neanche dove dove stavamo, stavamo. Se stavamo tra amici della stessa terra, non era sì cioè, magari, già vi <chuckles> noi eravamo par Vabbè, poi sono delle situazioni, pure l'amicizia, le cose che sono particolari, quindi, ehm...
Mh-mh. <chuckles> <chuckles> Sì, non era proprio contemplato, no? <chuckles> Certo, ce ma poi magari anche il fatto, no, proprio di essere lontano da casa, no, ti porta magari poi a a voler parlare ancora maggiormente in dialetto, no?
Sì, ma il bello era che eravamo circondati da persone, no, cioè, che ci. Tanto è vero che, poi, ci siamo dovuti, un po’, creare una vita più riservata, perché, all’inizio, era dopo 2 anni, che ne so, che stavamo, per esempio, fuori da casa, ci eravamo accorti che noi non avevamo più una vita nostra perché era talmente tanta gente che ci circondava, che ci veniva a trovare, che, nonostante, no, noi, cioè
Mh-mh.